Oh, eh, di parang, ah, gusto ata ng kaibigan mo na maging guardian angel ka ano, parang pag oo, na parating 'andiyan. Eh, baka wala rin talagang, ah, makausap yung kaibigan mo 'no, baka pader lang? lang niya. Ah, lagi kang hinahanap pero, ayan ha, di, ah, ito naman. Ah, may mga nasubukan ka ba na na kaibigan naman na low maintainance? Yung mga ganyan yung, ah, hindi ano, hindi, ah, kailangang mag-update 'di ba? Baka meron kang kaibigan na kulang na lang 'no, "Ay, tapos na ko kumain, CR."
Ayon. <laughs> Oo.
"At ko nung ano, lababo." parang ganon, di ba, yung mga base sa kwento mo. Pero ito, ah, may mga naiisip ka ba or and non-negotiable 'no, na dapat mong intindihin? Ah, pakinggan or parang ma-realize para sa kaibigan.
Hmm, hindi ko gaanong naintindihan 'no, pwedeng paki-ano ulit?